بصراحة آآ إحنا م تجهيزات المحشي بتكُون مرهقة شوية بس بتكُون ممتعة يعني، إحنا من يوم التلات، بنبدأ من يوم التلات، نجيب الكُرُمب، <chuckles> ماشي؟ ونجيب الخضار، <chuckles> ونجيب الخضار، تاني يوم بقى الأربع، نعمل إيه بقى، نسلُق الكرمب ونسبّك التسبيكة ونقطّع الخضار، إ نيجي بقى الخميس
أكيد. يا خَبر أبيض! <laughs> آه. <laughs> آه. آه. آه، يعني بتعملوه على مراحل، مش مش مَرّة واحدة.
على مراحل. آه كإنه عِيد، عارفة أنتِ العيد؟ اللي هو بنقعد بقى إيه، الأسبوع كُلّه نحضّر للمحشي.
بالضبط. طب وفي اليوم اللي بت بتحضّروا فيه بتبقوا بتعملوا بقى أكل تاني لليوم نَفْسه، لكن اليوم اللي بتحضّروا فيه ب بتبقى حاجة خفيفة كده يعني، بجانب الأكل اللي بتعملوه النهارده، بتحضّروا بقى، تُسلقي مثلًا في يوم. صح؟
إمم. بالضبط. آه بالضبط كده، يعني إحنا بالضبط، يعني يوم الأربع ده، بنخلّيه للسليق بقى والتسبيكة والخضار والكلام ده كُلّه. ويوم الخميس نبدأ إن إحنا نسَوّي بقى. ما أقولكيش على ريحة المحشي وهي بتستوي بقى، ياه! بتم بتملا البيت دفى و آه يعني البيت بيبقى دافي، آه.
آه، آه. آه، تمام. إمم. أكيد، تجيب آخر الشارع؟ <laughs> هي الأكلة دي أ أ يعني الأكلة دي جميلة، ويعني أكيد هي بتحبيها هي في الصيف أكتر والّا في الشتا؟
آآ، بصراحة إحنا صيف، شتا، لازم محشي كُلّ أسبوع، يعني لو في آه، يعني حتّى بس إحنا بننوّع بقى، ممكن محشي كُرُنب، محشي بتنجان، محشي كوسة، كده يعني، بالضبط، بس دي حاجة أنا وارثاها من تيتة، يعني شوفي من أجدادي كمان مش من مش من والدتي، من أجدادي.
الاتنين، صيف وفي الشتا. إمم. أيوه، ما على حسب بقى الموسم. إمم، إمم. آه، آه. جميل، يعني ليها آآ، آآ يعني أكلة المحشي ليها مكانة كده خاصّة عندِك عشان أنتِ وارثاها من من من من جدتِك.